Anladım ya bu, mesela, hani, kötü bir şey yazmayayım da, işte, veya, ne bileyim, o, eee, beklentiyi karşılama durumu, eee, bu hikayeyi veya hikayenin o parçalarını, bölümlerini yazarken gerçekten, eee, çok güzel bir şey ortaya çıkarma dürtüsünden mi kaynaklanıyor? Orada, hani, kendi bulunduğun telkin, yani ne olursa olsun, hani, yazsan da olur, ımm, tarzında mı yoksa tam tersi mi, orayı tam yakalayamadım aslında.
Hı hı. Eee, şöyle aslında, emm, yazdıklarım arasından çok beğendiklerim var, ki genel olarak hepsini de çok beğeniyorum ama, eee, tam, tam böyle, eee, hani, hissiyat olarak, ııı, kıvama gelince yazdığım zamanlar onlar benim. Yani geriye dönüp bakıp da yani, ııı, <tsk> "bunun da o kadar bir etkileyiciliği, eee, yok" demiyorum aralarındakine, eee, aralarındakinden birine. Eee, o yüzden şimdi bir tanesini yazarsam ve öyle olursa diye kaygılanıyorum. <chuckles> Anlatabildim mi? Evet, hani, sonuçta diğerleri iyi ve bu bu diğerlerinden biraz daha kötü olmuş gibi bir, eee, hissiyata kapılmak kapılmak istemiyorum. <chuckles> Evet.
Hı hı. Ne güzel. <chuckles> Hıı. Anladım onu. Ha, öyle olursa da, hani, anladım, hani, öyle bir Anladım, anladım. O o noktayı çok iyi anladım. Emm, peki, ya, burada birazcık şey var gibi sanki, hani, o o duygularını, o hissiyatlarını ve o hikâyeyi gerçekten güzel bir şekilde anımsamak, onun sana güzel bir şekilde hissettirmesi birazcık da sanki böyle, hani, mükemmele yakın olması gibi bir, eee, dürtü mü var bilmiyorum ya da belki de ben yanlış, eee, hissediyorum anlattıklarını ama.
Hı hı. Emm. Yok da aslında bence de öyle, işte kendime, eee, pasif bir yerden geri bildirim verdiğim dediğim yer de burasıydı. Emm, ya ben iyi yazarım. Eee, kötü yazılmış şeyi, eee, yazmam gibi bir düşüncem var galiba. Yani, hani, ben yazarsam iyi olur. <chuckles> Yani kötü olacağım şeyi yazmam gibi, hani, o topa hiç girmem gibi bir anlayışım var, anladın mı? <chuckles>
Hı hı. <chuckles> Güzel. Hıı. Anladım. Anladım. Anladım. O noktanın da bozulmasını göze almak istemiyorsun aslında.
İstemiyorum yani, o harmoniyi bozar gibime geliyor. Eee, çünkü o, eee, hikâyenin, eee, baştan sona okunup, ııı, ki çok uzun hikâyeler değil, ya baştan sona okunup aynı, eee, her hikâyede aynı keyfi vermesini istiyorum aslında. Bu arada o kitabı da çıkartmayı düşünüyorum ben.
Anladım, eee, olabilir, güzel. Hı hı.